Como que você define sucesso hoje?
Hum. Olha, essa pergunta é capciosa, porque <laughs> eu acho que a gente to todo mundo é criado com uma definição de sucesso como, eh, uma pessoa muito próspera, ou seja, com bastante dinheiro, com um trabalho que, teoricamente a pessoa gosta de fazer, e do qual vem muito dinheiro. Com uma família harmônica. Com relacionamentos estáveis, <chuckles> incríveis. De preferência, com muita paixão e amizades, nossa, ponta firmíssima, amigos <chuckles> incríveis. A vida é uma propaganda de energético, né, praticamente. Sucesso ass nossa, a galera, a "vibes", <chuckles> dinheiro.
Reflexiva. <laughs> Aham. Uhum. <laughs> Aham. <laughs> Hum. É verdade. <laughs> É verdade. <laughs>
E assim, eu acho que, não que eu conheça muitas pessoas, assim até que eu conheço, vai, gente que tem muito dinheiro, e que tem a oportunidade de viver essa propaganda de energético, pelo menos em alguns aspectos dela, do tipo, viajar o mundo de primeira classe, não se preocupar com dinheiro. Eh, ter a família perto. Proporcionar coisas para os amigos, enfim. E viver nesse grande iate. <laughs> Sempre feliz e cont mas essas pessoas não me parecem muito felizes, assim.
Hã. Se Uhum. Aham. Aham. <laughs> Hum. Tá, entendi.
Então eu não acho que seja, né, dinheiro, especialmente.
Então tal hã.